Jadi ini ya s identitas, eee, sebagai perempuan gitu ya itu kayak, memancing banget tuh untuk dengerin lagu ini gitu emang nih sebenernya lagunya itu, tentang apa aja sih sebenarnya yang mau mungkin pesan ada nggak pesan-pesan yang mau disampein dari lagunya gitu menurut kamu nih? Dari liriknya.
Betul. Mhm. Mhm, eee, jadi heeh, sebenernya, eee, mungkin awalnya aku suka lagu ini nggak fokus ke lirik mungkin ada ini ya, memori ke waktu nonton film Barbie itu kan tentang, Barbie yang stereotype-nya itu, perempuan tuh ya cuma cantik sebagai pajangan dan sebagainya, ternyata perempuan itu lebih dari itu gitu kan ada masalah, tentang kita bi mau bekerja, kita menua yang s sesuatu hal yang mungkin, perempuan aja nih yang bisa ngalamin gitu yang bisa merasakan kekhawatirannya. M betul nah tapi karena lagu ini melekat pas pulang itu aku cari dong lagunya, dan emang sebenarnya sebelum ke lirik ya aku tuh, eee, suka banget sama suaranya Billie Eilish di, lagu ini karena suaranya itu lembut banget dan aku kaget karena aku yang enggak terlalu heeh, aku yang enggak terlalu suka musik aku kira Billie Eilish tuh masih zaman-zamannya yang "I'm a Bad," apa, eee, aku lupa iya "I'm a Bad Guy" ya itu, itu suaranya kan lumayan ini ya, eee, robotik dan sebagainya tapi, itu suaranya halus banget dan di situ aku tertarik.
Iya betul betul. Betul jadi lebih kompleks ya sebenarnya ya tentang perempuan gitu. Wah, oke sesuai ya. Guy nah inu yang I'm a Bad Guy, ya ampun, iya. Benar benar benar. Eee, ini lebih lebih halus, lebih bisa enak didengar gitu kali ya?
Iya betul cocok deh sama lagu yang tentang perempuan ini gitu dan akhirnya baru tuh aku ngelihat deh liriknya tuh tentang apa sih gitu.